لا هو للأسف باندم كتير، وأنتِ فكرتيني بموضوع تدّيها لحد دوّة، أنا أنا يعني كنت اشتريت برضو كده حبة تيشرتات لذيذة أوي، وبعد ما جبتها حسيت إن أنا م مش عارف أنا كنت شايفها في المحل جميلة وحلوة، لكن بعد ما روّحت البيت لقيتها مش حاسسها على د ع عليَّ، فكلّها عطيتها لحد، حرفيًا أنا ما خ ما لبستش منهم ولا واحد، زي ما هُم كده بالكيسة بتاعتهم، آمم، عطيتهم يعني ل لحد أعرفه، ف فهي الفكرة في كده بقى إن أنا باندم، طب أنا ليه جبتها، ما أنا ما كنتش أصلًا محتاجها.
ياه! كويس إن أنت عرفت تتصرف برضو يعني، يعني عرفت إن أنت تدّيها لحد بدل ما تركنها، يعني في حد غيرك ممكن تلاقيه أهو ركنها ونسيها و وما عرفش يصرّفها يعني، فبرضو أنت زي ما قُلت لك أنت عطّاء وبتحاول إن أنت برضو
بس هي أثّرت على ميزانيتي برضو، يعني هي الفكرة إن هي بتأثّر عليَّ وأنا ما أبقاش عارف بقى أميّز هل أنا فعلًا محتاج الحاجة دي فباشتريها، ولا أنا باشتريها لمجرد إنّها بت بتسد حاجة جوايا يعني وتُشبع رغبة جوايا.
طبعًا امم، معاك حق، صح. طيب أنت بتش لمّا بتيجي تشتري حاجة بتقيسها كده وتشوف نَفسك قدّام المراية، والّا غالبًا ممكن إن أنت تكسّل وبس بتبقى شايفها على الmannequin بتتخيل نَفسك فيها وخلاص بتاخدها وتمشي؟
آآ، أوقات وأوقات على حسب المكان اللي أنا باشتري منه، لو مستعجل والّا حاجة وحاجة عجبتني، باخش أطلب على طول قطعة كده هوّة، و وبسأل ال الsales اللي موجود، أقول له المقاس بتاعي هيبقى إيه؟ فيقول لي مثلًا medium أو large، فأقول له تمام ماشي أنا واثق فيك، وباخد الحاجة، مش عارف بابقى جايب الثقة دي منين، ولا أكنّه يعني أخويا الصغيّر. والله العظيم بجد، وأوقات إمم.
ياه! <chuckles> طب هاقول لك على حاجة لو تقدر تعملها قُل لي، يعني هل أنت تقدر لمّا تشوف حاجة تعجبك والmall قُريّب أو إن أنت تقدر توصل له ببساطة يعني مش هتتعب إن أنت تنزل تروح له، وخصوصًا لو أنت مش نازل مخطط إنّك عايز تشتري، أنت نازل بس تتسوق كده وعجبتك حاجة، هل تقدر إن أنت لمّا تعجبك حاجة آآ يعني بس تنمَّرعليها، تصورها، تقول له احجزها لي، احجزها لي بس كده لغاية كمان آآ بُكرة الصبح ولا حاجة، وبعدين تم تمشي تراجع نَفسك وتشتري حاجات تاني، أو ت ت تلع تتفسح تش تعمل أي نشاط أنت بتعمله، وبعدين تيجي في آخر اليوم كده وتقرر إذا كنت فعلًا محتاجها والّا مش محتاجها، وهتكسّل عليها والّا هتبقى متحمس جدًا إنّك تروح تشتريها، تقدر تعمل حاجة زي كده والّا صعب عليك؟
قولي.